آه، آه، مضبوط آه، بعدِيها بس بعد إيه الكلام ده بعد بعد فترة كبيرة، يعني مثلًا بعدِيها بحوالي سنتين، 3 بعد التخرُّج.
إمم. طَب احكِ لي شوية عن الوقت ب اللي أنت حسّيت فيه بوحدة يعني، قُل لي كنت بتعمل إيه، يعني مثلًا هل أنت اتجهت أكتر إن أنت تقرّب من عيلتك وأهلك، والَّا والَّا هل أنت كنت برضه آمم عايز ف الفترة دي تبقى لوحدك شوية إن أنت تعرَف تبنْي أو تخطّط لمستقبلك أكتر؟
بُصّي، هو طبعًا كل واحد آآ، ليه أهله، بس أصحابه هم اللي بيخ بيخرّجوه من المود وبيخرّجوه من الحزن اللي فيه والكلام ده، فحتّة إن أصحابِك ما يكونش موجودين من حياتِك دي، دي بتبقى حاجة مش لطيفة، فأنتِ مش هتقدري تعوّضي أصحابِك بأهلِك، آآ، دُولْ فئة ودُولْ فئة تانية مختلفة عنهم. فحتّة اللي هو إن أنا أعوّضهم، لأ، بالعكس ده أنا كنت باقعد في البيت لوحدي أكتر وأكتر، كنت باقفِل على نفسي كتير، كنت ي باحاول اللي هو إيه، بقى خلاص اندمجْت بقى مع السوشيال ميديا فاهمة قصدي؟
اهم. أكيد. كانت صعبة. إمم. أوكي. إمم. آه. إمم، طَب هل أنت شخص أصلًا بيعرَف يعمل أصدقاء بسرعة، والَّا الموضوع كان صعب عليك شوية؟
ياه! أنا بُصِّي في أي وقت أنا ممكن أتكلّم مع أي حد كده اللي هو إيه "هاي، هاي إزيك، عامل إيه؟" خلاص إحنا خدنا أرقام بعضينا وبقينا أصحاب ويع ونتكلّم وكده، بس أنا عندي مشكلة، المشكلة اللي عندي اللي أنا ما باقدرش أحافظ على الصداقة دي.
حلو جدًا، إمم. آه. تحافظ على إمم، يعني أنت سهل عليك إن أنت تعمل الأصدقاء بس مش بتعرَف تواصِل معاهم، مش بتعرَف تكّمل آآ، التواصل، فالعلاقة تفضَل مستمرة.
أيوه بالضبط، زي ما أنتِ قُلتِ كده.